C'est c'est vraiment le côté dont on parlait tout à l'heure, tu sais? Le
L'intrigue, le suspense?
Il a ses ses côtés oui où en tu sais ce qui va se passer, tu vois? Et c'est ça qui me bah, ouais, tu vois? Donc je
Ah! C'est prévisible, tu v
C'est c'est pour ça que j'arrive plus
Ah je sais pas en fait, peu importe le genre, j'aime pas un film qui est, heu, trop prévisible. <clears throat> Des fois beh, des fois il y a des films j'arrive bien à prédire les répliques, les actions, avant qu avant que ça arrive et là c'est pas im c'est pas, heu, c'est pas intéressant.
Oui, beh, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Ah, bah, non. Il y a le film «Ne le Dis à Personne», je sais pas si tu connais.

Ou alors, les meilleurs amis, tu sais? Des films où où ils sont meilleurs amis, et puis, heu, lui, il refait sa vie avec quelqu'un d'autre, et là, elle se rend compte qu'en fait, elle l'a toujours aimé. <chuckles>
Ouais. Ça me fait penser à Kissing Booth.
Ah ouais? Bah, tu vois? J'ai même pas vu ce film. <laughs> Tu vois? <laughs> Bah non! Mais j'ai dû, heu, <chuckles> j'ai du voir un autre film où c'était pareil, quoi.
Sur Netflix. <chuckles> Ah ouais? En fait, ça, ça suit la trame habituelle mais, heu, mais, quand même, heu, un peu de surprise dedans. Il y a quand même de l'intrigue et un peu de suspense, ouais.
Ah quand même! O Bah, celui où j'aime bien, c'est, hem, oh, le film anglais-là, hyper connu, qui passe à Noël tout le temps. Heu mince, avec avec Hugh Grant.
Je vois pas c'est lequel.
Non, tu vois pas? Bon, c'est pas grave. Heu, Love Actually.
Non, je vois pas.
Tu connais pas? Non? Ouais, bon, ça ça c'est une comédie romantique, mais, heu, mais elle est drôle en même temps, c'est c'est c'est sympa. Il y a des bons acteurs, heu, ouais. Mais donc toi, du ouais
Non, ça me dit rien du tout. OK. Est-ce que tu as vu High School Musical?
Heu, non. Non, je l'ai pas vu, mais je connais un peu le enfin, le concept, quoi. Oui.
OK. L'histoire?
Oui, oui, Le concept, heu, oui, oui. C'est sur, heu, c'est sur quoi déjà?
OK. Je te demande parce que c'est un grand classique, quand même.
Oui. Mais, est-ce que c'est une comédie romantique? Non?
Ouais. Ouais, c'est une comédie romantique.
Ouais, un peu? D'accord. Mais c'est c'est un peu une comédie musicale, non? Mais en film, ouais.
Alors, c'est une comédie romantique qui est, heu, bah, c'est, en fait, c'est c'est les 3 en même temps.

Peut-être, heu, p peut-être ou peut-être 13 ou 14, je sais pas et heu et il m'a dit: «Bah non, ça me fait pas du tout peur, heu, je regarde» et heu et son père l'avait accepté en fait, qu'il qu'il regarde parce qu'il a dit: «Oh non, franchement, je l'ai vu, c'est rien» donc ouais, c'est important quand même de de de surveiller ça, oui. <laughs> Oui oui, je crois i il l'avait vu malgré moi. <chuckles>
Surveiller? Ouais, ouais. Bah, en même temps il y a des films qui sont marqués à la PEGI13 c'est parce que, voilà enfin, c'est c'est pas le c'est pas parce qu'il y a des choses, heu, graves.
Mmh. Stranger Things. Ouais. Stranger Things.
Ah OK. Oui ça, heu, enfin ouais, ouais je connais, j'ai déjà vu
Ouais, tu connais? Ouais, alors? C'est, heu
mais, heu, je pense qu'ils ont mis PEGI13 parce qu'il y a des gros mots. Il y a des gros mots et heu, il y a un peu de sang aussi.
D'accord mais c'est pas très violent?
Enfin, beaucoup même.
C'est pas ça l'est? D'accord. Oui donc il y a tout, quoi. <laughs> On m'a menti alors. <laughs> Ouais.
Oui, ça l'est. Si, c'est violent quand même. Ouais, ouais. On va pas se mentir. <chuckles> Hem, ah mais ça l'est en fait.